ค่ะ สำหรับคุณน่ะนะคะ เพื่อนจริงกับเพื่อนออนไลน์เนี่ยต่างกันตรงไหน แตกต่างยังไงสำหรับคุณบ้างอะคะ พอที่จะเล่าให้ฟังหน่อยจะได้ไหมคะ?
อือฮึ ได้เลยค่ะ คือเพื่อนจริง ๆ อะเนาะ คือ เราก็ต้องคบกันมาตั้งแต่สมัยมันยังไม่มีโลกออนไลน์ ใช่ไหมคะ ก็คือว่า เอ่อ เราก็แบบรู้จักกันที่ ทำงานเอย เพื่อนที่โรงเรียนเอย อะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันมีมาตั้ง แต่สมัยที่ยังไม่มีโลกออนไลน์ แล้วเพื่อนกลุ่มเนี้ยก็กลายเป็นออนไลน์ด้วยกัน อันนี้เราถือว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้ออนไลน์แล้วกันเนาะ เพราะว่าเรารู้จักกันตัวเป็น ๆ อืม แล้วก็
อืม ใช่ อืม ใช่ค่ะ เหมือนเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาในช่วงระยะหนึ่ง ได้เห็นหน้า ได้พูดคุย ค่ะ แล้วยังไงคะ เพื่อนออนไลน์เป็นยังไงในนิยาม?
อา ใช่ แล้วก็จะมีเพื่อนอีกส่วนหนึ่งที่ออนไลน์จริง ๆ เลย คือไม่เคยเจอกันเลยเนาะ ก็คือออนไลน์อะ ก็อาจจะเห็นหน้ากัน ส่งผ่านรูป ผ่านแชต ผ่านอะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบไม่ ไม่เคยเห็นตัวจริง ก็ถือว่าเป็นเพื่อนออนไลน์เนาะ ซึ่งเราเองอะค่ะก็มีทั้งเพื่อนจริง ๆ แบบนี้ แล้วก็เพื่อนออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวกันเป็น ๆ อืม
อ๋อ ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเหรอคะ? อา ค่ะ อา ค่ะ ไม่เคยเจอเลยเหรอคะ? อันนี้ขอถามนิดหนึ่งค่ะ เพื่อนออนไลน์ที่คุณบอกว่า ไม่เคยเจอตัวเป็น ๆ แต่โอเคแหละ อาจจะเห็นหน้าผ่านรูป ผ่านอะไรอย่างเงี้ย กี่ปีแล้วล่ะคะที่คุณคบเพื่อนประเภทนี้?
ไม่เคย ๆ อืม ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อืม อันนี้ อันนี้เดี๋ยวเล่าไป ย้อนไปก่อนเนาะ ก็คือตอนนั้นน่ะค่ะ เอาเป็นว่า แบบว่าเราก็ฝึกภาษาอังกฤษเนาะ เออ แล้วเราก็แบบมีเพื่อนเนี่ย ที่เป็นออนไลน์เนี่ย ที่ เราต้องใช้เพื่อนออนไลน์ เพราะว่ามันไม่มีคนมาให้เราฝึกภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยอยู่แล้ว เราก็จะต้องไปติดต่อกับเพื่อนที่ต่างประเทศ ใช่ไหมคะ ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมาลงโพรไฟล์เอาไว้ว่า เขาหาเพื่อนออนไลน์ เราก็เข้าไปเนาะ อ่า ไปหาเพื่อนออนไลน์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เราก็หากัน เสร็จแล้วปุ๊บ อืม เราก็ไปดู ไปอ่านโพรไฟล์คนเนี้ย ชอบแหละ เอ่อ มี รู้สึกไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยน่าจะเข้ากับเรา อืม น่าจะคุยกันรู้เรื่อง
อา ค่ะ อา ค่ะ เออ ๆ ๆ ค่ะ อา เดี๋ยวนะ ๆ ขอย้อนไปนิดหนึ่ง แล้วเวลาที่คุณไปลงประวัติของตัวเอง หรือว่าคน เวลาที่คุณที่จะไปดูประวัติคนอื่นเนี่ย คุณไปหาจากไหนอะ เป็น เป็นที่ไหน เป็นแหล่งไหน? อย่างเงี้ย เออ
ได้ ค่ะ อืม ค่ะ อา มัน มันเป็น มัน มันเป็น จะเป็นเว็บไซต์ค่ะ มันเป็นเว็บไซต์หาเพื่อนเนาะ มันจะเป็นว่า มันจะเขียนว่า "เว็บไซต์หาเพื่อนออนไลน์" เนาะ สำหรับการเขียนจดหมาย อืม
อ๋อ อา ๆ ค่ะ ๆ อา อ๋อ โอเคค่ะ โอเค ๆ แล้วหลังจากที่คุณ
ค่ะ อ่า มัน ตอนนั้นมันใช้ชื่อว่า PenPal เนาะ อืม Pal คือแปลว่าเพื่อนเนาะ Pen ก็คือเป็นปากกาเขียนจดหมาย ค่ะ แล้วเราก็
อ๋อ! โอเค อา ค่ะ ๆ แล้วหลังจากที่คุณหาแบบโพรไฟล์ เหมือนแบบประวัติเพื่อนที่คุณสนใจ และอยากจะติดต่อได้แล้วเนี่ย คุณทำยังไงต่อไปอะคะ?
อืม อา ค่ะ ค่ะ หลังจากนั้นเราก็แลกเปลี่ยนจดหมายกันค่ะ เราก็หามาประมาณสักเสาะ หลาย ประมาณสัก 3-4 คนเนาะ แล้วเราก็เขียนจดหมายไปเลยทีหนึ่ง 3-4 คนเลย แล้วเรา 3-4 คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบเราทุกคนก็ได้ ใช่ไหมคะ อาจจะมีแค่ 1 ใน สองสาม คนตอบกลับมา พอตอบกลับมาเสร็จ
อ๋อ เดี๋ยว ๆ นะ เดี๋ยวนะ แล้วในข้อความนั้นน่ะ เขียนเหมือนกันหมดเลยไหมคะ ทั้ง 3 ฉบับอะ เขียน <laughs> โอเค ๆ อา ค่ะ โอเค ๆ
ค่ะ เหมือน เหมือนกันหมด <laughs> แหม จะมาเขียนต่างกันทำไมล่ะ ก็เขียนเหมือนกันหมด สิ อือ แล้วพอเขาตอบมา แล้วเขาตอบมาไม่เหมือนกัน เราก็ค่อยตอบไปไม่เหมือนกัน ใช่ไหม? อืม อา
อา โอเค ๆ ก็เป็นทริกการเริ่มต้นที่ดี ค่ะ ค่ะ ๆ
อา การเริ่มต้นเนาะ อา พอเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นเพื่อนออนไลน์ ใช่ไหมคะ เอ่อ ทีนี้เราก็พอแลกเปลี่ยนกันเสร็จ อ่า เขียนจดหมายเริ่มคล่องแล้ว ใช่ไหมคะ ก็เริ่มมาเป็นทางแชต เนาะ แชตก็คือโต้ตอบ อ่า on time แล้ว real time แล้ว ตอบกันไปตอบกันมา ใช่ไหมคะ ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าอยู่ดี อืม
อืม อืม อา ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ แล้ว อืม ๆ
จนกระทั่ง อ่า แล้วก็จะมีการ อาจจะมีการแลกเปลี่ยนรูปกันบ้างเนาะ เออ ๆ แลกเปลี่ยนรูปกัน เห็นกันแล้ว ไม่ ห ไม่เห็นหน้า ยังไม่เห็นหน้า อา
อืม เดี๋ยวนะ ที่คุณบอกว่าแลกเปลี่ยนรูปอะ เอา คุณเลือกรูปแบบไหน หรือว่า เออ คุณมั่นใจได้ไงว่า เขาอะใช้รูปจริงของเขามาให้คุณอย่างเงี้ย? เออ
อ๋อ ไม่ ค่ะ เขาก็ไม่มั่นใจ เราก็ไม่มั่น ใจ <giggles> อ้าว ในโลกออนไลน์ มันจะไม่มั่นใจได้ยังไง เรา ถ้าเกิด อุ๊ย! เขาส่งมา เวลาเขาส่งมามันก็จะคัดกรองเนาะว่า เฮ้ย อ น แล้วบางทีอะ อ่า วิธีอีกแบบหนึ่งเพื่อนออนไลน์ ก็คือเราต้อง เราต้องคุยกับผู้ชายเนาะ มันจะมีแรง เขาเรียกอะไร แรงบันดาลใจใน การคุย เนี่ย ถูก ๆ แรงกระตุ้น ใช่ไหม เออ แล้วเชื่อไหมว่า เราอะใช้เวลากับเพื่อนออนไลน์เนี่ยเยอะมาก เออ ตื่นเช้ามาเราก็จะเปิดคอมแล้ว คุยกับเพื่อนออนไลน์จ้า อืม
<laughs> อา <laughs> แรงขับเคลื่อน แรงขับเคลื่อน อา เข้าใจได้ค่ะ <chuckles> ค่ะ เออ ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> อ้าว แล้วแบบ กะ เอ่อ เขาเรียกว่าเวลาที่มันต่างกันมันเป็นปัญหาไหมอะคะ? เออ
แล้ว แล้ว ใช่ อ่า คือสมมติว่าตอนเช้า ใช่ไหมคะ อ่า ตอนนั้นเราจะคุยอยู่ในฝั่งยุโรปเนาะ เวลามันก็จะแบบ เอ่อ เราก็ตื่นมาตอน ตอนเช้าเลยประมาณสัก 6 โมง 7 โมง เราก็ตื่นมา พอเสร็จปุ๊บ อืม ลงทุน อ้าว มันมีแรงกระตุ้นไง บอกแล้ว อืม โดย เฉพาะ ถ้าเกิดว่า มีเพื่อนออนไลน์คนไหนหน้าตาดี ๆ ใช่ไหม มันก็จะยิ่งอยากให้เราตื่น เช้า <chuckles>
เออ โอ้ ลงทุนมาก <chuckles> ค่ะ ลงทุน <chuckles> ค่ะ แล้ว โอ้ จริง ๆ ๆ อา เออ ใช่ ๆ เนาะ เราก็อยากจะเห็นชีวิตเขา อะไรของเขา เออ ๆ ๆ
เออ แล้วเสร็จ เราก็ อ่า พอเราคุยกับเพื่อนออนไลน์เสร็จตอนเช้า ใช่ไหมคะ เราก็ อุ๊ย แลกเปลี่ยน คือจะบอกว่าเวลาคุยกับเพื่อนออนไลน์อะ มันมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ เราคุยภาษาอังกฤษเนี่ย เราไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรอะ เรากล้าที่จะพูดในเรื่องที่เราไม่กล้าพูดกับเพื่อนจริง ๆ ในชีวิตจริงเราด้วยนะ
อุ๊ย! อ้าว เหรอคะ? อุ๊ย อันนี้ <tsk> อัน อันนี้นะ อันที่จริงนะ มันเป็นเหมือนแบบ <tsk> ความรู้ที่คุณเอามาแลกเปลี่ยนใหม่ ๆ เลยนะ เพราะว่าเราจะรู้สึกว่า เฮ้ย เราไม่ค่อยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกับเพื่อนออนไลน์เท่าไรอะ เพราะว่า เฮ้ย เขาไม่ได้รู้จักเรามาตั้งแต่เด็ก เขาไม่ได้มีแบบประสบการณ์อะไรกับเรามา เราไม่กล้าเผยตัวตนเนาะ เออ แต่มันต่างกับคุณเนาะ ที่เหมือนแบบว่า เออ
อืม อา เออ อ ใช่ เพราะว่า เรา เรามีความรู้สึกว่า เขาไม่ได้รู้จักเราอะ เราจะพูดไรก็ได้
อืม อืม
เออ เรากลับคิดแบบนั้นเนาะ เรา เรากลับคิดว่า เรากล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองมากกว่า ในขณะที่กับเพื่อนจริง ๆ อะ เราไม่ค่อยกล้าแสดงความเป็นตัวเอง เพราะว่าเรากลัวเขารับไม่ได้ ซึ่งพอเขารับไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ย เรายังเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันถูกไหม? แต่กับเพื่อนออนไลน์เนี่ยค่ะ ต่อให้เขารับเราไม่ได้ อย่างดีก็แค่หายกันไป
อืม อืม โอ้โฮ อา <chuckles> เออ เป็นแนวคิด เออ เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยที่เหมือนแบบว่า เออ พอมองอีกมุมหนึ่งอะมันก็จริงอย่างที่คุณพูด ล ด้วยแหละว่าแบบว่า เออ ก็เขาไม่รู้จักเรามากเนาะ แล้วไม่ต้องเจอหน้ากัน ห้ามพูดอะไร โกรธกันก็ เออ ก็ไม่ต้องคุยกันต่อ
แล้วเราก็ไม่เคยเจอกัน อะฮะ อา ใช่ เราก็ เราก็กล้าพูด กล้าพูด กล้าแสดงความเป็นตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็นแรง ๆ กล้าที่จะแบบว่า เอ่อ บอกว่าอะไร ค ที่เราชอบ อะไรที่เราไม่ชอบ
อ๋อ เออ ค่ะ ๆ แล้วยังไงคะ?
แต่ในขณะที่เพื่อนจริง ๆ บางทีเราก็ไม่ได้พูดได้ขนาดนั้น เพราะว่าบางทีเพื่อนบางคนก็อ่อนไหวง่าย น้อยใจง่าย พูดอะไรก็ไม่ได้อีก อย่างเงี้ย
<chuckles> เข้าข่ายว่ามีเพื่อนขี้งอนเยอะ เนาะ ดู ดูแบบว่า
เออ พอ พอเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็ อ่า เราก็ใช้เวลากับเพื่อนออนไลน์ด้วยเนาะ แล้วเราก็ใช้เวลากับเพื่อนจริงด้วย เพื่อนจริงบางทีก็ อ่า ยกเลิกนัดบ้าง เพราะติดเพื่อนออนไลน์มากกว่า อืม <chuckles>
อ้าว ขนาดนั้นเลย โอ้ คุณเริ่มแบบเหมือนเพื่อนออนไลน์ดูมีอิทธิพล <laughs>
<chuckles> ใช่ จริง ๆ อา ตอนนั้นยอมรับว่าเพื่อนออนไลน์เนี่ยดูมีอิทธิพล เพราะว่าด้วยความที่ อ่า ในสังคมไทย อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะว่า เอ่อ เราไม่ค่อย ส แสดงความเป็นตัวเองได้เท่าไร แต่พอไปมีเพื่อนออนไลน์ แล้วเราใช้ภาษาอังกฤษ แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เออ เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่า กล้าที่จะพูดในสิ่ง กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ อ่า สังคม วัฒนธรรม หรืออะไรที่เราไม่ชอบใจ หรือบางทีที่เรามีเรื่องอึดอัดใจที่ทำงาน อย่างเงี้ย แล้วเราไม่สามารถที่จะเล่าให้เพื่อนจริง ๆ ในชีวิตจริงฟังได้อะค่ะ เราไปเล่าให้เพื่อนออนไลน์ฟังได้นะ
อืม โอ้โฮ เออ ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้มา มาเจอในสิ่งที่เราเจออะเนาะ แล้วเขาก็เลย อืม เหมือนไม่ตัดสิน เออ เขาเหมือนไม่ตัดสินเรา แล้วเนี่ยค่ะ จ <chuckles> ค่ะ
เออ ไม่ เขาก็รับฟัง ใช่ ในขณะเดียวกันน่ะค่ะ เขาก็เล่าเรื่องปัญหาเขาให้เราฟังเหมือนกัน อา
อืม แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อา จากที่ฟังคุณน่ะเนาะ เหมือนแบบว่า อา เพื่อนออนไลน์อะค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณในช่วงชีวิตหนึ่งเลยอะ มันมีไหม? ส คนไหนที่ทุกวันเนี้ยคุณก็ยังคุย แล้วก็ยังรู้จักกันมา แล้วไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ ไหน-ไหนแบบช่วยแชร์ให้ฟังได้ไหมล่ะคะ?
เขา อือฮึ ค่ะ อืม ๆ อืม เอาจริง ๆ นะ ก็คือว่ามันก็จะมี เอ่อ ไม่ ไม่มีนะ คือหลังจากที่เราคุยกัน เป็นเพื่อนออนไลน์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ก็มีบางคนที่วิถีชีวิตไม่ตรงกัน แล้วก็ห่างหายกันไปโดยที่ไม่เคยเจอกันเลย แต่ว่าเคยมีวิดีโอคอลคุยเห็นตัวจริงกัน เห็นหน้ากัน มี อา แต่ว่าไม่เคยเจอกัน ไม่เคยเจอกันจริง ๆ นะ
เออ อา แล้วคุณรู้ รู้ เอ่อ แล้วคุณแบบเหมือนรู้สึกยังไงอะที่เหมือนต้องห่างหายกันไปหรือว่าคุณแบบว่า เออ พยายามที่จะไปเจอกันไหม? แบบตัวจริง หรืออะไรแบบนี้ค่ะ
อืม มัน เคยมีเจอกันหลายรอบเนาะ แต่ก็ ก็คลาดกันหลายครั้ง ทีนี้ด้วยแบบหน้าที่การงาน หรืออะไรก็แล้วแต่ มันก็ทำให้ แล้วอย่างที่บอกอะเวลาเรามีเพื่อนออนไลน์อะมันมีเพื่อนออนไลน์หลายคนไง
อ๋อ ค่ะ ๆ
อา แล้วก็มีเพื่อนออนไลน์บางคนที่คุยกันไปสักพักหนึ่ง แล้วเขาบินมาเจอเราจริง ๆ
อุ๊ย แล้วคุณรู้สึกยังไงคะ? ความรู้สึกแรกที่เจอมัน เออ นั่นสิ ๆ
ก็ตื่นเต้นเนาะ ก็คือแบบ อุ๊ย คนที่เคยคุยกัน แบบไม่เคยเห็นหน้า แล้วอยู่ ๆ มาเห็นหน้ากัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบ เออ มันก็ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งเนาะ แล้วสุดท้ายเราก็กลายมาเป็นเพื่อนจริง ๆ กัน ไม่ใช่แค่เพื่อนออนไลน์อะ เออ
อุ๊ย ดีจังเลยอะน่ารัก แล้ว อ อา แล้วเว แล้วเวลาคุณเจอตัวจริงเนี่ย มันมี มันมีความแตกต่างจากการที่เจอกันแค่ในจอบ้างไหม? หมายถึงว่าวิธีการคุย หรือแม้กระทั่งหน้าตาเองก็ตามอะมันต่างกันไหมล่ะคะ?
ค่ะ อา อ๋อ อย่าง อย่างที่บอกเนาะ ไม่ต่างเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเวลาที่เราคุย ภาษาอังกฤษ หรือว่าคุยกับเพื่อนออนไลน์เราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เนาะ พอเวลามาเจอ ตัวจริงอะค่ะเราก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะมันไม่มีช่องว่างในระหว่างว่าเราไม่สนิทกัน เราก็ยัง คือเวลาที่เราออนไลน์แล้วเราสนิทกันน่ะค่ะ พอมาเจอตัวจริง ก็ยิ่งสนิทกันเร็วกว่าเดิมอีก
โอ้โฮ! แปลก แปลกมาก ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอะ อ อันเนี้ย ฟัง ฟังจากด้านของคุณเนาะ มันดูเหมือนจะมีแต่ด้านที่ดี ๆ ทั้งนั้นเลย แต่ในขณะที่ เอ่อ ในสังคมไทยแล้วกันค่ะ เขาก็จะมีบริบทที่สื่อออกมาว่า อุ๊ย! เพื่อนออนไลน์ดูค่อนข้างจะเป็นอันตรายกับ เอ่อ เด็กรุ่นใหม่ เด็กยุคใหม่ คุณมองความคิดตรงนี้ยังไงเหรอคะ?
อา ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ ๆ อันนี้มันอยู่ที่ว่า อ่า วัตถุประสงค์เนาะ ในการที่เราไปคุยหา กับเพื่อนออนไลน์อะค่ะ มันมีวัตถุประสงค์อะไรยังไง เราคุยกันไปในลักษณะแบบไหน หรือคนที่เขาจะมาหลอกเรา เราต้องดูตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะว่า อ่า เวลาที่เราเข้าไปคุยอะค่ะ อ่า เราเป็นเพื่อนออนไลน์แบบไหน เราแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกัน ต้องดูตรงนั้นด้วยเนาะ บางทีที่เขาบอกว่ามาหลอก มาอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องไปดูว่า ตอนที่เขา คบกันแรก ๆ อะค่ะ ที่เขาคุยกันตอนแรก ๆ อะค่ะ มัน มันเริ่มจากอะไร อืม อย่างเรา แต่ตอนแรกอะ
อืม อา ล ค่ะ อืม อา โอเค แล้ว แล้ว แล้วอย่าง อย่างเงี้ยค่ะ คุณเนี่ยมีวิธีคัดกรองเพื่อนออนไลน์ที่คุณรู้สึกว่า "อุ๊ย! จะคุยต่อหรือจะหยุดแค่เนี้ย" จะมีแบบ อ่า หัวข้อไหนอะที่เขาคุยกับคุณ แล้วคุณเหมือนแบบว่า "ไม่เอาแล้วคนเนี้ย ฉันรู้แล้วว่า มาในแนวไม่ดีกับฉัน" น่ะค่ะ พอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหม?
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อย่างบางคนแบบ มาบางทีแบบ อ่า มันก็จะมีเนาะ มีหลายประเภทเลยแหละ บางคนก็จะมาแบบว่า เออ เหลือ เหมือนแบบช่วยส่งรูปมาให้ดูเยอะ ๆ หน่อยได้ไหม อันนี้เราถือว่าเป็นการแบบ ถ้าเราอยากส่งเดี๋ยวส่งให้ดูเอง ไม่ใช่แบบว่ามาเรียกร้องมากเกินไป หรือบางทีแบบมาให้ทำนู่นทำนี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือบางทีเราอยากจะคุยก็ให้เปิดกล้อง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบ ไม่ เขาเรียกอะไรอะ ไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติ
อืม อืม อา ๆ ๆ ที่มันรบกวนสิทธิ์ของคุณว่างั้นเถอะ แบบ อืม ถ้าเราจะทำเนี่ยหรือถ้าเราจะส่งเนี่ย เรา เออ อาจจะขอเป็นคนส่งไปเอง โอ้ ล แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเหมือนแบบ อ่า รบเร้าเนาะ ให้คุณส่งอย่างเงี้ย คุณก็อาจจะเหมือนแบบ "อ๋อ โอเค" เป็นตัวกรองแล้วว่า จะไม่ไปต่อกับเพื่อนคนนี้ โอ้ ดีจังเลยอะ
อืม ใช่ พ อือฮึ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ อือฮึ อา หรืออย่าง หรืออย่างบางคนที่เขาบอกว่า หล่อ ๆ ส่งรูปมาหล่อ ๆ แล้วแบบ เออ ขอแต่งงาน หรือแบบรักกัน อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นสัญญาณที่แบบว่า อ่า อ่า redflag แล้ว เพราะว่าอะไรรู้เปล่า 1 เราไม่เคยเจอกันจะมาบอกรักกันได้ยังไง ยังไม่เคยเจอกันเลย รัก รักตอนไหน <chuckles> รักตอนไหน รักกี่โมง <chuckles> เดี๋ยว เออ เออ เนี่ยแล้ว เราก็ยังสงสัย เราไปรักกันตอนไหน เออ ใช่ไหม? เออ การคุยกันเฉย ๆ มันรักกันได้ด้วยเหรอ มันรักกันไม่ได้ อืม
อา อา อะค่ะ ใช่ มีเหตุมีผล <laughs> รักตอนไหน รักกี่โมง <laughs> ค่ะ อันนี้ อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ดีมากจริง ๆ อะ เออ เออ ค่ะ แล้ว ค่ะ อุ๊ย แต่กับคนที่เขาไม่รู้อะเนาะ เขาก็อาจจะแบบเชื่อนะ แบบ อุ๊ย แบบพอเจอคน <chuckles> พอเจอคนมาคุยดี ๆ คุยหวาน ๆ น่ะ เออ เราก็เชื่อไง แล้วเรา เออ เรา เราจะทำยังไงอะ ถ้าเราหลงเชื่อไปแล้ว?
มันเป็นไปไม่ได้ไงคะ <chuckles> อา เออ แล้วเราจะไม่เชื่อแค่รูปถ่ายด้วยนะ เรา บางทีถ้าเกิดส่งรูปมาเฉย ๆ เราไม่เชื่อ แต่ถ้าเราต้องการฝึกภาษาอังกฤษเฉย ๆ เราไม่ได้คิดอะไร ส่งรูปหล่อ ๆ มา แล้วก็เป็นรูปในจินตนาการเราไปแค่นั้นเอง <laughs>
โอ้ <laughs> โลกในจินตนาการ เออ
<chuckles> ใช่ อุ๊ย เราคุยกับคนหล่อ ๆ อยู่เนาะ เวลาคุยไปมันก็มีแรงกระตุ้นให้ตื่นมาฝึกภาษาอังกฤษ ใช่ไหมล่ะ อืม
อา ค่ะ อันนี้ก็ ค่ะ แล้ว
แต่ถ้าเกิด อืม แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอกันจริง ๆ ก็จะขอดูวิดีโอก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น ถ้าเป็น ค เพื่อนที่จริงใจจริง ๆ ก็ เขาก็จะเปิดวิดีโอค่ะ
อ๋อ อืม
อืม เราก็เปิดเขาก็เปิดค่ะ
แล้ว แล้วในการเปิดเจอกันครั้งแรกมันแบบรู้สึกยังไงคะ? ตื่นเต้นไหม? เหมือนแบบ "อุ๊ย! เขากำลังจะเห็นหน้าเรา เรากำลังจะเห็นหน้าเขา" แบบเนี้ย <laughs> โอ้โฮ เป็นเทคนิคดี มาก <chuckles>
แบบ อือฮึ อ้าว อุ๊ย เราก็ต้องไปแต่งหน้าก่อนไหม <laughs> <chuckles> เรา เออ เรา ไม่รู้หรอกว่าฝั่งนู้นน่ะเขาจะยังไงแต่เราสวยก่อนแหละ เออ ต่อให้เขาแบบเขาจะดูแบบดีไม่ดีเราไม่รู้แหละ แต่ว่าฝั่งเราต้องสวย ต่อให้เราไม่ชอบเขา เราก็ต้องสวย
อ๋อ โอเคค่ะ อืม โอเคค่ะ เออ ใช่ ๆ เลยเนาะ จากที่คุยแล้วก็ฟังคุณเล่าอะไรในวันนี้เนาะ มันทำให้เราเห็นเลยว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วความแตกต่างระหว่างเพื่อนจริง ๆ กับเพื่อนออนไลน์เนี่ย มันค่อนข้างต่างกันมากเลยอะในคนส่วนใหญ่ที่เขาคิดว่า อืม เพื่อนออนไลน์เนี่ยเราอาจจะไม่ไส้สนิทมากเพราะได้ ไม่ได้รู้จักตัวตน แต่มันผิดกับคุณเลยเนาะที่คุณแบบเหมือนแบบเผยกล้าแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาได้อย่างชัดเจน แล้วน้ำเสียงคุณน่ะก็ดูมีความสุขในเวลาที่แบบเหมือนพูดถึงเพื่อนคุณด้วยอะค่ะ อุ๊ย วันนี้นะได้เทคนิคเยอะมากเลยในการที่จะหาเพื่อนออนไลน์อะค่ะ แล้วก็เทคนิคในการระวังตัว วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ใช่ไหม อือฮึ อืม ใช่ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ ไว้มีโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ